आजकल ना मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि अगर हम किसी की मदद कर दे या हम किसी से अच्छा व्यवहार कर दें ना तो वो हमसे हर चीज़ की ही मदद माँगने लग जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई आपसे अगर बार-बार मदद माँगे तो आप सीमाएँ कैसे तय करते हैं?
हुँ। अ, जी आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम एक बार किसी की मदद कर दें, तो वो हमें मतलब ऐसे ही समझने लगने अ, लग जाते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि एक बार कर दी तो ये तो अब तो हर बार ही कर देगा। पर जब कि हम भी अ, जब मदद करते हैं, तो सेल्फलेस हो के एक बार मदद कर देते हैं, लेकिन हर बार हमारी परिस्थिति वैसी नहीं होती कि हम उस काम में या किसी और काम में उनकी मदद कर सकें। तो अ, क्या होता है कि सामने वाले को भी वैसे ये चीज़ समझनी चाहिए कि हाँ, उसने एक बार तो मदद कर दी है, लेकिन हर बार क्या पता उसकी भी स्थिति ऐसी है या उसको भी कोई मदद की ज़र ज़रूरत तो नहीं है। तो ये तो हमें खुद को ही देखना पड़ेगा। मना कर देना अ, मतलब अगर बार-बार आपसे कोई कई बार मदद के तरीके आपको कोई तंग भी करना शुरू कर देता है। जैसे किसी ने आपसे अ, मतलब पैसे की एक बार मदद ले ली है। उसका फर्ज़ है कि अगर उसने आपकी अ, दूसरे इंसान ने आपकी मदद की है, तो आप समय से रहते उसके वो पैसे जब आपके पास आ जाएँ, तो वो लौटा दें, ताकि वो अगर दोबारा आपको ज़रूर ज़रूरत पड़े तो वो फिर आपकी मदद कर दे या उसको ज़रूरत परे पड़े, तो फिर अ आप भी उसकी मदद करो, ना कि ये हो कि एक बारी आपने मदद की उसका आपने कोई उसको रिवर्ट बैक नहीं दिया, तो दूसरी बारी फिर वो बंदा नहीं आएगा। वो आपसे अ, 1 बारी ही होगा चलो हाँ, 2 बारी कोई कर देगा तीसरी बारी वो फिर दिल ही नहीं करेगा। वो फ़ोन उठाना बंद कर देगा या आपका अ, या आपसे मिलना बंद कर देगा, वो दोस्ती से भी जाओगे आप। तो इससे अच्छा है कि अगर अ, हम अ, मदद अ, लेते हैं किसी से, तो वो अच्छे से लें। अच्छे से उसका अ, मदद ली है, तो अच्छे से उसका आदर करें सामने वाले बंदे का अ, कि वो हमें पूरी ज़िंदगी में दोस्त रहे हमारा या अ, मतलब अच्छा स हमारा उससे संबंध रहे। ये ना हो कि हम संबंध से ही चले जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर हम यही देखते हैं। अ, हमेशा काम हमारे दोस्त ही आते हैं जो हमारे साथ शुरू से होते हैं या अ, हमारे काम में या स्कूल में या कॉलेज में जो हम, हमारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, जिनसे हमारा संबंध अच्छा कायम हो जाता है। हम जिनको कहते हैं, जब भी अ, ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, तो हम सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं कि यार मेरे पास ये गड़बड़ हो गई है या मैं इस परेशानी में हूँ, तो प्लीज़ मुझे तुम मदद कर दो। तो अगर तो तुम्हारा वो बचपन का दोस्त है या बहुत अच्छा दोस्त है, वो कभी तुम्हें मना नहीं करेगा। पर ये है कि हर बार तुम अगर सेम ही गलती या कोई एक ही परेशानी में दोबारा-दोबारा खुद को डालोगे, अपनी गलती की वजह से डालोगे, तो फिर तो हर कोई तुम्हारे से पीछे हट जाएगा।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात बताई। तो, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कोई आपसे बार-बार मदद माँगे और सोच बिना सोचे समझे ही आप हाँ कर देते हो, फिर आपको बाद में लगता हो कि, ऐसे हाँ नहीं करनी चाहिए? या ऐसा कुछ और भी अनुभव हुआ हो, तो ज़रूर बताएँ?
हाँ, होता है कई बार। अ, कई बार हम अ, सहानुभूति दिखा देते हैं कि हाँ यार ब उसको ज़रूरत है। और कई बार ये होता है कि खुद के पास भी आप कई बार पैसों की मदद भी हम हाँ बोल देते हैं, लेकिन खुद की जेब में भी नहीं होते उतने, कि हम सामने वाले की जाके फटाफट से मदद कर दें। तो फिर क्या होता है कि अ ए, अपने से अ, म मैं मैंने हम क्या करते हैं कि हम दूसरे दोस्तों को, अपने जो हमारे आगे और दोस्त होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, कि यार अ, ऐसे-ऐसे ये सिचुएशन आई है, तो हम क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? फिर आगे एक बंदे को और पूछना पड़ता है कि तुम इसमें मेरी मदद कर दो, इस बार मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, लेकिन उस सामने वाले इंसान को, इस समय इस चीज़ की ज़रूरत है। तो तुम अ, मैं इतना कर पा रहा हूँ, इतना-इतना करके फिर वो आगे अ, अपने 2-3 दो दोस्तों से पूछता है। अगर उनसे भी नहीं वो चीज़ पूरी हो पाती, वो आगे 3-4 लोगों से पूछता है। ऐसे कर क कर करवा के तो एक इंसान की हम मदद कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि, कई लोग एहसान भी जताना शुरू कर देते हैं, कि अ, जैसे कुछ समय निकल जाता है, हमने फिर वो सुना देते हैं कि यार तब तुमने ऐसा बोला था तो मैंने ऐसा किया था। अब मैं ऐसा अब जो मैं बोलूँगा तुम भी वैसा करके मेरे को दिखाओ, क्योंकि उस समय में मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम मेरे लिए ये कर करो। तो फिर वो करना भी कड़ पड़ता ही करना है, क्योंकि सामने वाले की हमने मदद ली होती है। तो वहाँ पे हम, ना भी नहीं कह सकते।
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। आपने बहुत ही सही कहा और ये चीज़ें ना मैंने बहुत देखी भी है कि अगर हम पारिवारिक या फिर कोई सामाजिक संबंध होते हैं हमारे तो उसका भी ना दबाव पड़ता है मतलब ज़िन्दगी पे। कि कितना ज़्यादा मतलब आप लगा लीजिए कि हम ना नहीं कर पाते तो। उस स्थिति में आप क्या करते हैं? ज़रूर बताएँ उस बारे में भी।
हुँ। अ, हाँ, होता है कभी-कभार। जैसे हमारे माँ-बाप माँ-बाप को तो चलो ना कह भी नहीं सकते लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमारा मन नहीं होता फिर भी हमें कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करना ही पड़ता है। मजबूरी में कह लो या कैसे भी क्योंकि हमारे वो वो फ़र्ज़ होते हैं कुछ। तो वो फिर अ, हमारे माँ-बाप होने के नाते हमें उनके लिए वो फ़र्ज़ पूरे करने पड़ते हैं। या फिर हम कह लें कि कोई रिश्तेदार है परिवार का अ, उम, कोई और इंसान है तो उसके लिए ये है कि अपने परिवार को सबसे ज़्यादा तुम आगे रखो। उनको मेरे हिसाब से तो माँ-बाप को ना नहीं करनी चाहिए, हमें। उनके लिए हम अपना 95% भी दें नवियान कह लो 100 से 95 तक भी दे ठीक है। हाँ, जहाँ आपको ना करनी है तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं ठीक तो वहाँ पे आप ना बोल दो। लेकिन कोशिश यही करो कि आप ज क्योंकि माँ-बाप हमेशा ठीक ही कहते हैं वो ग़लत नहीं कहते हमारे लिए। तो उनके लिए हमें वो जो भी कहते हैं वो करना ही चाहिए। पर अगर बात आए कोई थोड़े दूर के जैसे रिश्तेदार आ जाते हैं, चाचा आ जाते हैं, चाची, मामा-मामी या मासी उनके लिए देख लो कि हाँ, अगर सच में वो जो मदद माँग रहे हैं वो सही में ठीक है तो उनकी मदद करो। अगर कई लोग होते हैं कि उनको होता है कि यार इसे जैसे पैसे की है कई लोग फ़ालतू में भी ले जाते हैं। पहले हमें पता नहीं चलता लेकिन वो बाद में जाके पता चलता है कि यार ये तो अ, मदद के नाम पे इन लोगों ने तो फ़ंड इकट्ठे कर लिए हैं ना। ये अपना अ, अपने फ़ायदे के लिए ये तो बाद में अ, मौज उड़ा रहे हैं। तो वो चीज़ ग़लत हो जाती है। फिर उससे यही है कि रिश्तेदारी टूट जाती है या हमारा विश्वास टूट जाता है। फिर हम कई सही बंदे या सही इंसान को भी मदद करने के लिए आगे नहीं आते। हम लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं यार ये तो फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ। तो हम एक जगह तो कर ही करवा ही चुके हैं फ्रॉड तो ग़लत जगह हमारे पैसे जाएँ, इससे अच्छा है कि हम ना ही दें। जैसे हम होता है कई बारी घर के बाहर ही निकलते हैं तो हम देखते हैं कोई माँगने वाले आ जाते हैं। कई तो चलो जेनुइनली होते हैं कि जिनको नीड होती है जो नहीं ठीक होते हैं उनको हम कुछ दे भी देते हैं, कुछ कपड़े दे दो या ऐसा कुछ दे दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अच्छे-भले होते हैं लेकिन वो माँगने निकले होते हैं और फिर देखते हैं हम लोग जाके वो कहीं नशा कर रहे हैं या कुछ ऐसी ग़लत चीज़ें कर रहे हैं फिर ये वाली मदद में हमारे पैसे ग़लत जगह पे लग गए।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। उम, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, आपने ये बहुत सही कही और मैं कहूँगा कि इन चीज़ों से बचने के लिए हमें ना करना भी सीखना चाहिए। लेकिन ना, आप देखेंगे कि काफ़ी लोग ना करने से हिचकिचा जाते हैं या उनसे ना नहीं बोला जाता किसी को। फिर और उनको ना मतलब खुशी भी नहीं होती किसी की मदद करके। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस बारे में ज़रूर बताएँ।
हाँ। अ, जी। अ, मुझे लगता है कि अगर कोई काम आपके मन को नहीं ठीक लग रहा रहा कि मैं ये काम नहीं करूँ, तो आपको सीधे-से बोल देना चाहिए। क्योंकि एक बार अ, हम किसी को अ, हाँ भी नहीं करते और ना भी नहीं करते, वो बीच वाली सिचुएशन में फँस जाते हैं। फिर हमें वो काम कह लो कि क्योंकि हमने ना नहीं की होती, तो हमें ना चाहते हुए भी वो काम करना ही पड़ता है। तो अ, इसलिए अच्छा है कि हम सीधे से हम उनको सामने वाले इंसान को बोल दें कि यार नहीं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कर सकती। अ, तुम प्लीज़ किसी और से इस चीज़ के लिए पूछ लो, इस काम के लिए पूछ लो। मेरे लिए ये नहीं बना। क्योंकि हम फिर एक बारी तो ना नहीं कर पाते, लेकिन बाद में उस समय नहीं या उस उस समय के लिए या उसके बाद के समय के लिए हमें बाद में पछतावा बहुत होता है कि मैंने अपने साथ ये किस सिचुएशन में अपने आप को फँसा लिया, जहाँ से मैं बाहर भी नहीं आ सकती। तो इससे अच्छा है कि सीधा स्पष्टता से जो आपके मन को काम नहीं अच्छा लग रहा, आप सीधे से मना कर दीजिए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा।
जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। आप सही जी। बिल्कुल आपने ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि, आप कोई ऐसी स्थिति बताएँ जिसमें मतलब आप फँस गए हों और आपको, ना करने का मन हो लेकिन आपसे, ना नहीं हुई हो? फिर आपने, तब से अपना मन बना लिया कि मैं अब, हर एक को जिसका मेरा दिल नहीं होगा उसको, ना करूँगी और जिसको मदद करने का दिल होगा उसी को, हाँ करूँगी।
हाँ म अ, मदद नहीं मेरे साथ मैं ये कह सकती हूँ कि अ, मैंने पढ़ाई में एक जगह एडमिशन लिया था। तो मैंने जो करना चाहती थी, मैंने जिस चीज़ में एडमिशन लिया था अ, वो चीज़ में मेरा एक बार एडमिशन हो गया। लेकिन जो मेरे कुछ और टीचर्स थे, वो कॉलेज में अ, मुझे जानते थे मेरे घरवालों को जानते थे। तो उन्होंने मुझे देख लिया कि ये तो ये हमारे पास आनी चाहिए ये दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे चली गई। तो उन्होंने क्या किया, खुद ब खुद मतलब कुछ ऐसा प्लानिंग-प्लॉटिंग करके मेरे को किसी न किसी तरीके से, मेरे परिवार पर मुझे बहला-फुसला के उस चीज़ में ले गए।
जी। जी। जी।
तो उस चीज़ का वो मेरे 3, 4, 5 साल जब वो चलो मैंने सीखा है। ये नहीं है कि मैंने उसमें से कुछ भी नहीं सीखा। सीखा मैंने ज़रूर है लेकिन ये है कि जो मेरा मन कहता था, जो मुझे करना चाहिए था, मेरी लाइफ़ का वो बिल्कुल ही जो मैं जिस रस्ते को मैंने सोचा था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मुझे दोबारा से नए तरीके से सोचना पड़ा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है? इसलिए उसके बाद मैंने फिर फ़ैसला कर लिया कि अब मुझे जो भी करना है जो मेरा मन कहता है, मुझे वो ही करना है और अगर कोई कितना भी बोल ले, कुछ भी कर ले, मुझे ना बोल के और जो मेरे मन में आता है मुझे वो ही करना है।
बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, देखिए ये आपने बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया और ना, मैं कहूँगा कि हर इंसान को ये शुरुआत करनी चाहिए कि वह अपने दिल की सुन के ही चीज़ें करें और ना कोई दबाव में ऐसे करे। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान ये दबाव अब अ, महसूस करने से हट ही नहीं पा रहा या फिर उसे बहुत दिक्कत आ रही है कि वह इस दबाव से हट पाए, तो उसे क्या करना चाहिए? ये ज़रूर बताएँ।
हाँ, ये दिक्कत मेरे हिसाब से उन लोगों को आती है जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बात खुल के कर नहीं पाते, वो अपने मन में ही रखते हैं, मन में ही रखते हैं, फ़िर वो अ, चीज़ें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख-रख के अपने मन को भारी कर लेते हैं, अपने दिमाग को भारी कर लेते हैं, वो तनाव में आ जाते हैं, इसको हम डिप्रेशन में बोल देते हैं या स्ट्रेस में बोल देते हैं, तो इससे अच्छा है कि अ, हमें ख़ुद को उस सिचुएशन में या उस नकारात्मक ऊर्जा में फँसाने से अच्छा है कि हम जो पहले दिन से हमने एक बार किसी के अ, है ना किसी को सामने से ना नहीं की, वो तब मान ली, तब ना मान के तब सामने से बोल देते, तो आज वो ही इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस में नहीं जाता।
जी। जी। जी। बिल्कुल।
क्योंकि ये तनाव की स्थिति पैदा कर देता है, ये चीज़ें हमें जब हम अपनी मन की बात सामने से नहीं रख पाते, ये हमें तनाव में ले जाती है, इसलिए अ, हम जो भी कर लें हमें सामने से खुल के पूरी बात करनी चाहिए, चाहे अ, हम किसी भी क्षेत्र में बोलें, अ, चाहे हमें आ ऑफ़िस में ही किसी बारी होता है कि हम अपने हमें काम का बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है।
बिल्कुल। बिल्कुल।
ल अ, कि किसी और का काम हमें दे दिया जाता है कि और वो वो भी बिज़ी है। तो हमें कह देते हैं यार तू मेरी मदद कर दे, तू मेरा ये वाला काम कर दे। तो मैं तेरा ना अ, तू चलो ठीक है हमने भी दोस्ती यारी में बोल दिया कि हम कर देते हैं। लेकिन जिसने करना होता है उसका ख़ुद का भी काम होता है और दूसरे बंदे का जिसने मदद मांगी है उसे इमरजेंसी क्या पता उसको चलो कहीं जाना हो या क्या पता वो झूठ बोल के ही नहीं कहीं जा रहा तुमसे उसने मदद ले ली। तुम्हें ख़ुद का काम भी करना है और जो एक्स्ट्रा काम तुम्हें करना है वो भी करना है और तुम्हारे उसके बाद आफ्टर प्लान्स भी होंगे क्या पता जॉब के बाद कुछ। तो तुम फँस जाते हो फ़िर ना तुम काम कंप्लीट क तुमसे हो पा रहा है और ऑफ़िस की टाइमिंग्स भी आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी और जा के घर के बाहर जाके जो आपने रेस्ट लेना था वो भी नहीं ले पाते तो फ़िर फँस जाते हो। इससे अच्छा है साफ़ स्पष्टता से आप सोच समझ के जब आपसे कोई मदद मांगे फ़िर ही आप उसकी मदद करें नहीं तो आप सामने से मना कर दें कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अ, इससे अच्छा है मतलब बस यही है कि हमें सोच समझ के कुछ भी कोई भी काम अपनी जिंदगी में करना चाहिए।
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये चीज़ें बहुत आपने बेहतरीन तरीके से बताई हैं और इसी बात पर मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने ये चीज़ें बताई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके, भी बहुत अच्छी प्रेरणा भी आपने दी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।
जी मुझे भी आपस अ, आपसे ये जानकारी साझा करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद!